É, é verdade, faz sentido mesmo. Sei lá, quanto você acha por dia, uns 50€?
Hum, eu acho bem viável 50€, você não vai passar vontade nenhuma com cinquenta euros ao dia.
Sei. 6 vezes 5 dá 300€ só pra comida. Tá bom, são 6 dias que eu vou passar lá.
Uhum. Isso vai dar pra você comer, eh, vai sobrar pra você também tomar uma merenda, tomar um café em algum lugar. Imagina, você vai no Louvre
Aham.
aí um ca
É, eu não vou no Louvre, porque eu já fui da outra vez, mas
Ah, tá. Mas normalmente você vai entrar numa cafeteria, algum lugar, o café é
É.
pelo o que eu sei são uns 6€ um café, a eu
Quê?
Depen é um ca <laughs>
Um cafezito? <laughs>
Sim, você vai estar numa cidade turística.
É tipo é tipo Suíça, né.
Uhum. Não, com certeza tem menos, né, isso isso depende
<laughs> Aham, é, mas se for no Louvre, com certeza você tá cer
Né, no Louvre você vai pagar um pouquinho mais, né. Mas às vezes compensa, né, você vai tomar aí um café naquela cafeteria, super bonito, onde tem aqueles doces maravilhosos, então compensa, é uma experiência, você tá pagando por uma experiência.
É, você paga o preço pela da Mona Lisa. É. É. É, exato, exato. Inclusive tem uma cafeteria é, né, esquece o cafezinho, dá pra ficar só no olho. Mas tem uma cafeteria que eu quero muito ir, que é uma cafeteria, eu esqueci o museu que é, um desses museus, agora eu não vou lembrar o nome, aquele museu que tem o relógio, é o d'Orsay? Acho que é o d'Or
Esquece co cafezinho <chuckles> Uhum. Uhum. É, não não lembro. O que vai
Tem que ir lá em cima, tem uma cafeteria e você vê através do relógio lá. Nossa, é uma coisa de doido, assim.
Uhum. Então, essa cafeteria o café vai ser 6€ com certeza...
Com certeza. É. Eu vou ter que tomar um café ali, né.
mas Exatamente, é uma experiência, você não vai pra Paris todos os dias.